बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसा नहीं होता है आपके साथ कभी कि जैसे आपको लगा नहीं कभी ऐसा कि जो ऑफ़लाइन जो ऑनलाइ मतलब जो ऑफ़लाइन क्लासेज होती हैं, जहाँ पे एक शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं, तो वहाँ ये होता है कि कभी-कभार टेस्ट भी ले लिया जाता है, तो कभी-कभार याद करने के लिए भी दिया जाता है और भी 4 लोगों में कॉम्पिटिशन दिखाई पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जब आप कर रहे होते हैं, तब ये सब चीज़ें जो हैं उस चीज़ से आप कहीं दूर रह जाते हैं, ऐसा लगा है आपको कभी?
हुँ। हाँ, बिल्कुल। देखिए जब ऑनलाइन पढ़ाई होती है ना, तो उसमें कहीं न कहीं ऐसा होता है कि कोई हमें देख नहीं रहा होता, अगर एग्ज़ाम भी चल रहा होता है तो अगर मैं अपनी बताऊँ ना कॉलेज की बात तो अ, मैंने इतनी पढ़ाई की थी, मेरे तो अच्छे नंबर आए ही एग्ज़ाम में क्योंकि ऑनलाइन ही परीक्षा हुई थी और साथ ही साथ जो मेरे उम, दोस्त थे उन्होंने तो कुछ पढ़ाई नहीं की थी, तो उनके मेरे से भी ज़्यादा अच्छे नंबर आए, तो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि नकल बहुत आसान है इसमें और कहीं न कहीं अ, ऑनलाइन में ये दिक्कत तो देखिए बहुत है।
हाँ। जी। हाँ। <chuckles> अरे वाह! जी।